うーん、あ、そうですね、罪悪感もありますし、ま、なんかもうまあ今以前よりちょっと辞めたいなって思いはあったんだよ、なんで食べちゃったんだろうっていうのもありますし、ま、単純になんかあの、ま、歳がね、もうちょっとあんまそんな、あのちょっと若さがね、失われつつある感じではあるので。もうなんかけっこう油食べ過ぎるとね、ちょちょい胃もたれあるんですよ。ちょっと胃もたれあるんですよ、ほんとに。
ええ。 はい。 はい。 ああ、なるほど。
で、そうなるとちょっと、ああ、たも食べるにしてももうちょっと減らしてもよかったかもってなりますし、うん。
うーん。例えばそれって週にどのぐらいの割合であるんでしょう？
あ、週って感じではないですけど、結構なんかね、あれですよね。もうなんか、わ月で割ったらまあ月1ぐらいですかね、分かんないですけど。
うん。 あ、なるほど。うん。なんか、悩まれてる悩まれてるとおっしゃってますが、月1ぐらいだったら、なんかその、月1のこのストレスの解放日、ご褒美みたいな感じで悪くはないのかなと思いますが、そこはやはりつきいちで罪悪感を感じてしまうのは何かじご自分で があると思いますか？
うーん。 ああ。ああ、っていうか本当になん、これっていうのはなんか、月で割ったからこうなってるだけであって、ほんとになんか、あの一時期にしゅうきゅう集中してんだよ年年の。集中してる感じなんですよね。結構なんか、仕事的にまあ忙しい時期とかにまあ、ほんと連続してなんか過食過食過食んなっちゃって、もうそん時は本当にやばいわ私、ちょっとどういう生活として終わってんじゃんってすごい思いますね。なんか自分のざい罪悪感すごいです、ほんとに。
ええ。 ああ、なるほど。 はい。 ああ。 なるほど。